Então, o que você recomenda, assim. Eu tô adorando falar com você, muito obrigada, tá. Pela pela pelo, já estou gostando muito de pelo menos, ter desabafado e estar ouvindo a sua opinião, que tá sendo ótimo. Agora, assim, você como você falou, de repente, separar ali um pouco e entender que algumas pessoas pode eu posso trazer para mais perto e outras não, né?
Imagina, hum. Ah, imagina. Só. Tanto porque, realmente, vão, acabam, assim, não não não fazendo muita muito significado naquele momento, né. Eh, talvez, para outros momentos, sim, mas, eh, não necessariamente tão próximas pra pra te impactar, assim, de uma maneira ruim, né, que às vezes são ideias que não batem mesmo, né.
Uhum. Uhum, verdade. Hum. Então então, assim, de repente, para um churrasco, um evento, a gente vai curtir, aproveitar, porque a gente é um povo super feliz, de bem com a vida. Mas assim, pra vida, pra pra conversar e tal, eu ia selecionar melhor, né. É, mais ou menos nesse sentido, né. Hum, boa.
Isso. E, eu acho que sim, eu acho que seria o ideal, talvez, é uma ideia.
Olha, é verdade, você me fez pensar nisso. Eu agradeço muito a nossa conversa, porque eu realmente, não tinha parado sozinha pra pra ter essa conclusão. Muito obrigada pelo seu tempo, tá. Adorei.
Imagina disponha, disponha.